Depende naman po sa pagluluto syempre, yung sa chicken breast. Eh usual po kasing ano, um, maishare ko lang po, yung usual po kasi naluto sa mga li chicken breast ngayon, eh parang medyo dry yung pagkakaluto parang, hindi natatansya ng maayos.
<smacks lips> Oo. Mm. Oh, yun na nga yung sinasabi ko 'di ba? Oo. So hindi mo rin pwede siya ilagay sa air fryer basta-basta maninigas lang yan.
Opo. Mm.
Oo. tsaka chicken fillet kasi, sorry hindi ko, kaya para mas specific, yun yung chicken fillet talaga, lalo na chicken breast fillet. White meat kasi siya na ano, wala talagang lasa so kailangan mong lagyan ng sarsa, ng maraming coating ganon.
Opo. Hmm.
Mm.
Ano po ba? Eh hindi ko hindi ko pa masyadong narinig chicken fillet or fish fillet?
Chicken fillet.
Ah, chicken fillet, an 'yun pong usual na yun parang
Oo. Oo nga ano ba't yung fish fillet parang mas may lasa pa.